Bah, moi, les mauvais côtés du livre, je trouve, c'est que ça reste, du coup, quelqu'un qui est très matérialiste mais heu, à limite, heu, limite, hem, à tendance, heu, un petit peu sociopathe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a dans le dans le livre, il a pas vraiment d'émotion. C'est juste, heu
Ah oui. <laughs> Ça ça te rappelle quelqu'un?
Non, pas forcément mais enfin, moi, ça m'avait marqué à l'époque parce que, heu, j'avais pour moi, c'était inconcevable de de faire ça juste par amour propre, de s'élever, quoi et où il y avait pas vraiment de <breath> pas vraiment de mmh, et puis, je trouve qu'il y a pas vraiment de de sentiments, quoi et puis, je pense aussi que ouais, ouais, ouais.
Ouais. Ah ouais. Le sentiment, tu penses que ouais, ouais mais oui, mais c'est vrai que l'ascension sociale se fait au détriment de de tu as les gagnants, tu as les perdants, quoi.
Ouais, c'est ça, mais moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que même les gens qu'il est censé aimer, c'est-à-dire, heu, à un moment donné, il il se marie, il il met la il se marie, il a des enfants mais mais c'est pas une fin en soi. Il regarde encore après, encore et inlassablement, après je me rappellerai toujours de de de la scène, enfin, qui est décrite à la fin, hem, où, heu, attention au spoiler, i il c'était c'est, en plus, c'est au moment de son mariage
Oui. Ouais. Pas bien. Ouais, ouais. Ouais. <chuckles> Mmh mh. Il fait un il fait un mariage de de de il s'arrange, heu, un petit mariage, heu, aux aux oignons, quoi, ouais.
et heu, i Ah oui, c'est un mariage arrangé, ze oui, c oui, pour de pour décrire la scène, c'est un mariage arrangé en grande pompe avec des vastes invitations, heu, avec toute la bourgeoisie de Paris du 18e, fin du 19e et
Ouais. Ah, la bourgeoisie!

Un autre texte qui m'a marqué c'est dans la même, heu c'est c'est pareil c'est dans le romantisme, mais c'est une nou ouais même époque, mais c'est une nouvelle, c'est pas un roman.
Même époque? Ouais. Une nouvelle ouais, de Maupassant?
Hem, alors je sais plus de qui elle est, mais c'est La Parure. Heu, ne le le titre de la nouvelle, c'est La Parure et hem, ça je l'ai lu 2-3 années après. Hem, c'est j'étais, heu, au j'étais en quatrième donc là en quatrième cette m celle-là m'a vraiment marqué cette nouvelle.
D'accord. Ça se pourrait. Ouais. Ouais. Ouais.
Heu, parce que le c'est quelque chose qui est extrêmement, hem, extrêmement similaire à ce qu'on traverse aujourd'hui.
Oui.
Heu, donc dans La Parure, elle c'est un un un couple qui a m qui n'a pas p qui a quand même plutôt réussi pour les sé les standards de l'époque. Ils ont ou ouais voilà, petite bourgeoisie, ils ont un appartement à Paris. Ils ont une, heu, i c'est pas une femme de ménage, mais ils ont une intendante qui aide un petit peu, à elle ne délègue pas complètement mais elle aide donc voilà. Pour quelqu'un du 19e ils ont ils
Ouais, donc un couple, heu, bourgeois. Petite bourgeoisie. Oui. Ouais. Ils ont de quoi, heu
était un des voilà. Ils vivent bien
Oui. Ils ont moins de charge, heu, de charge mentale.
et hem Voilà, c'est ça. L l <chuckles> et c'est exactement ça et et le mari étant invité
<laughs> Ouais.
il y a à dans la préfecture, à des soirées avec des politiques et cetera, heu, il commence à côtoyer des gens de plus en plus aisés
Oui.
et heu, du coup, s sa femme veut avoir les mêmes critères et les mêmes standards de de l'époque quoi
Mmh mh, mais oui, oui, oui oui, forcément.
et et et elle et heu, elle veut pour un grand il y a un grand repas qui va être annoncé et là, elle veut avoir une une super parure de diamants. Heu, comme toutes les femmes qu'il y a présentes à cette, heu, à à à cette soirée quoi.
Mmh mh. Oui. Bien sûr. Eh oui. Bien sûr.
Et heu, ce qui m'a marqué par la suite, c'est que cette dame là elle va du coup emprunter une une parure de diamants à une de ses amies qui lui prête volontiers.
Mmh. Pour le pour être dans le dans dans l'apparat, pour montrer que, heu, elle loue quoi.
Exactement, toujours dans l'apparat, heu, elle va l elle va emprunter à sa
Mmh mh. Comme ces comme ces personnes qui loueraient une Ferrari, heu, pour, heu, pour une occasion. Oui.
Ouais, exactement, donc déjà déjà, on peut faire le parallèle. On, heu, déjà on peut faire le parallèle, heu, avec la société actuelle et ça déjà ça m'avait marqué. J'ai dit: «Ah».
Oui. Mais
«c'est similaire».
est-ce que tu penses que si tu prenais un livre, heu, écrit, heu, sous l'ancien régime, heu, il il il n'y aurait pas sous toutes ces, heu, toute cette, heu, recherche, toute cette courtisanerie? Heu, est-ce que bon. Ce qui veut dire que, heu, on est on est un peu, heu, dans, heu, à nouveau sous le soleil, finalement.
Si, si si, je pense.